Comment est-ce que tu choisis entre, heu, la sécurité et l'ambition?
Bah, écoute, c'est marrant que tu me tu me parles de ça, heu, parce que c'est une problématique à laquelle, heu, je me suis retrouvé, heu, il y a pas si longtemps que ça. Heu, donc heu, pour un peu de contexte avant, heu, j'ai je vivais à Londres. Je travaillais dans la finance, heu, j'étais, heu, j'étais trader assistant, et hem, et c'était, heu, bah, c'était la sécurité. Heu, dans le sens où, heu, j'avais un très bon salaire, heu, je vi j'avais un enfin, c'était un CDI classique, heu, hem, voilà le l ch on va dire le le chemin classique, heu, de
Mmh mh. Ouais. OK. Waouh, OK. Ouais. Mmh mh. OK. Ouais. La la suite logique, finalement, peut-être, que de des études que tu avais faites, heu, voilà, du parcours, en fait, un peu, heu, un peu tout tracé dans un certain sens, quoi, voilà.
Ouais, qui confe Ouais, exactement, c'est ça, heu, c'était vraiment, heu, le le chemin, heu, dans lequel j'étais rentré, heu, ouais, presque 10 ans avant, quand j'avais commencé mes études. Je savais que c'était ça que je voulais faire comme métier. Heu, j'ai après, j'ai fait tout un tas de de stages, de d'alternances, heu, et de 1ers jobs avant d'assis de, heu, d'accéder à ce travail-là, qui était, heu, celui que je visais depuis le début, et hem, et voilà, donc heu, ça m'a duré, heu, ça m'a duré 3 ans comme ça, à faire, heu, trader assistant, heu, à, ouais, concrètement, très très bien gagner ma vie et heu, donc c'est l'aspect, heu, sécurité, on va dire
Mmh mh. OK. Mmh mh. OK. OK. Mmh mh. Ouais. Bien sûr. Ouais. J'imagine.
et hem, et sauf que, heu, au bout d'un moment, j'ai réalisé que j'avais pas envie de cette vie-là. J'avais envie, heu, de vivre à la campagne. Heu, ouais, c ouais, ouais. Après autant de sacrifices, je v je vais pas rentrer dans les détails, mais heu, j'ai, heu, ça ça a été, heu, c c'est très long, heu, d'accéder à ce genre de poste. Heu, faut beaucoup de travail, heu, c'est c'est très exigeant, c'est beaucoup de pression et cetera, et justement, en fait. Je me suis rendu compte que ce mode de vie était plus pour moi. Heu, j'avais envie de faire mes horaires, heu, enfin, je dans le sens j'avais envie de faire les horaires que je voulais. Heu, j'avais envie de, mmh, heu, de vivre à la campagne, heu, de pouvoir pratiquer, heu, le sport que j'adore par-dessus tout, qui est l'escalade, heu, en milieu naturel, et hem, et heu, et voilà. En gros, heu, c'est parti de ce constat-là, de, heu, bah, dans ma vie de tous les jours, je suis pas je suis pas heureux, en fait. Je fais, heu ouais.
Ah ouais. OK. <laughs> J'imagine j'imagine qu'il y en a eu. Ah oui, oui, je ouais. Mmh. Ouais. Là non, stop. Oui. OK. OK. OK. Et ouais vas-y, non non vas-y vas-y vas-y je je vais j'ai plein de questions qui viennent. <chuckles>
Bah, ju juste, voilà, je gagne beaucoup d'argent mais heu, bah, j'ai pas de temps pour moi. Heu, du coup, je suis pas, heu, je suis pas heureux, en fait, tout simplement.
Ouais. OK, ouais, c'est ce que j'allais te demander, en fait, par rapport au fait que tu sois heureux, pas heureux, tu avais beau avoir, heu, un très bon salaire chaque fin de mois, c'est pas finalement ce qui te rendait le plus heureux parce que, bah, tu pouvais peut-être pas juste en profiter, tout simplement, quoi?
Exactement, c'est ça. Bah, pendant la semaine, heu, ça se traduit par, heu heu, ne pas avoir de temps, enfin, finir commencer tôt, finir tard. Heu, donc heu
Mmh mh. Ouais, c'était quoi tes horaires, à peu près? Grosso modo.
Heu, je commençais à 07:30 le matin et je finissais, heu, entre, heu, 18:00 les bons jours et heu, 21:00 les mauvais jours, on va dire.
Ouais, OK. Ça fait des sacrées, sacrées journées, quoi.
Ouais. Ça fait des bonnes journées, ouais, ouais. Après, heu, tu c'est comme tout, hein, on on s'y fait, heu, mais
Oui, oui, tu t'y fais, puis voilà, c'est ce qui explique aussi beaucoup de choses. Enfin voilà, c'est ce qui va expliquer ton salaire à la fin du mois, heu, alors oui, certes, c'est le métier, mais voilà, tu tu travailles aussi, donc voilà, tu n'as rien sans rien.
Exactement, bien sûr. C'est ça, exactement, et et étonnamment, je pense pas qu'on soit tant payé pour les, heu, pour les heures qu'on fait, mais surtout pour le stress qu'on endure, heu, parce que c'est des longues journées, mais c'est surtout des journées très stressantes, en fait, où tu es, heu
Ouais.
tu as les yeux rivés sur ton sur ton écran, tu peux pas, heu, tu peux pas partir, en fait, heu, moi, par exemple, si j'allais aux toilettes, il fallait que je dise à un de mes collègues: «Est-ce que tu peux couvrir pour moi? Heu, est-ce que tu peux surveiller mes chats à moi?» parce que, heu, s'il y a quelque chose qui arrive, il faut qu'on réponde, en gros, dans les 30 secondes, donc heu, donc ouais, voilà, c'est, heu, c'est des journées où tu es 100 % focus sur ton travail, heu, tu as une pause, heu, déjeuner officiellement, heu, officieusement, c'est juste le temps d'aller chercher, heu, à manger, heu, et si tu prends beaucoup plus que ça, tu te fais engueuler. <chuckles>
Ouais, tu peux pas décrocher, quoi. Ouais. Le temps de ouais. OK, waouh, OK. C'est heu Ouais. <chuckles> Ouais, j'imagine bien. <chuckles>
Ouais, donc heu, donc voilà. Heu, moi, j'étais pas heureux là-dedans, heu, parce que, bah, comme je disais, la semaine, j'avais 0 temps pour moi. Hem, heureusement, la salle de sport où j'allais, heu, elle elle fermait tard, donc heu, c'était quand même possible de de p faire du sport et heu, moi, c'est ça qui m qui m'aidait, on va dire, à à à pas péter les plombs, <chuckles> quoi, très concrètement, et heu, et après, heu, alors l'avantage de ce travail qui était certes très prenant, c'est qu'il y a pas de travail le week-end. Parce que les marchés financiers sont fermés. Ouais, c'est ça, le week-end les marchés financiers sont fermés, heu, donc il y a personne qui travaille. En fait, il y avait juste pas, hem, «matière à travailler» entre guillemets.
Ouais. Mmh mh. Tu as décroché? Ouais. Ouais. OK, ouais, donc le week-end, tu décroches. OK. Mmh mh. Oui, bien sûr, ouais, je comprends et donc toi, du coup, tu es resté 3 ans, hem, dans la même boîte ou c'est 3 ans en faisant ce métier?
Ouais. Heu, 3 ans en faisant ce métier dans la même boîte, heu, avant ça, heu, ouais, en en fait, j'ai changé de poste quand j'ai changé de de boîte.
OK, OK, ouais, donc heu, ouais, c'est, heu Ouais. OK, d'accord, je comprends. Et hem, et 3 ans c'est heu, enfin, par rapport à une personne qui fait ce métier-là, parce que voilà comme tu le dis: «C'est un métier hyper stressant», enfin j'imagine que tu peux pas faire ce métier toute ta vie, du moins c'est ce qu'on entend, heu, quand heu, les gens disent: «Heu, qui heu, on va faire, heu, du trading», mais est-ce que heu, tes collègues, heu, tu en tu en as certains qui étaient là depuis, heu, depuis de nombreuses années?
Ouais, voilà. Mmh mh. Oui. Heu, ouais, alors heu, en tant qu'assistant, heu, en général, tu ç ç ça dure pas plus que 10 ans, heu, par pardon, ça dure pas plus que 5 ans, heu, parce qu'au bout de 5 ans la progression naturelle c'est de devenir trader, heu, si tu deviens pas s enfin soit tu deviens trader, soit, en général, tu deviens manager de l'équipe, heu, d'assistants, heu, et si tu fais pas l'un ou l'autre, heu, en général, faut un peu se poser des questions, heu, c'est peut-être que que bon, heu, tu es pas très bon dans ce que tu fais, heu et après heu, donc l'étape d'après, c'est trader et gérant de portefeuille, heu et ça, par exemple, tu as des heu, tu as tu as un m je sais pas si on peut ça compte comme un proverbe, heu, mais on dit dans l'industrie que: «Heu, si heu, tu travailles encore à 50 ans c'est que tu étais pas bon», en fait, parce que c c'est des carrières où tu gagnes tellement d'argent que normalement heu, à 45 ans, heu, c'est bon, tu peux prendre ta retraite, heu, tu es p tu es plus censé être là, en fait.
Ouais. Oui, bien sûr, ouais. OK. Ouais. Ouais. Faut changer. OK, ouais. Mmh mh. Mmh mh. <chuckles> Aïe! Ouais, tu es tu es plutôt safe hein, normalement. OK, ouais, quand même
Ouais, normalement, normalement c'est ça, voilà. Et heu
mais bon, tu as enduré pas mal de stress quoi. Tu as tu as tu as des cheveux blancs, heu, avant 30 ans, indépendamment de l'âge auquel tu as commencé, heu
Ouais c'est ça. Ou c'est ç ouais c'est ça. Bah, moi typiquement, heu, en je je je j'ai pas de de si, alors aujourd'hui, j'ai 30 ans, heu, donc bon, voilà, heu, je suis pas très vieux, hein, je suis pas très vieux, je suis pas tout jeune non plus, enfin bon, voilà, je suis, heu, middle aged, comme on dit <chuckles> en Angleterre, hem et heu et genre et par exemple heu, maintenant, j'ai des rides sur le front, ce que je n'avais pas avant, heu, et c'est, heu, arrivé mais vraiment en 3 ans du jour au enfin pas du jour au lendemain, mais en 3 ans je suis passé de pas de rides, à d j'ai 3 grosses rides sur le front, heu, alors après ça, c'est un je pense que le stress y joue pour quelque chose mais il y a un autre facteur, heu, c'est le fait que tu sais? Comme dans les films, heu, tu as tu as un mur d'écran, en fait, en face de toi, heu, donc moi, j'avais 6 écrans et heu et il y a beaucoup de choses qu'enfin, tu passes beaucoup de temps à regarder en l'air, en fait, parce que tu regardes les écrans du haut et et et bah, là, heu, tu t en fait, tu lèves les yeux donc heu, ça, ça contracte ton front et heu, et c'est peut-être à cause de ça, en fait, heu, que <chuckles> que maintenant j'ai des rides sur le front et j'ai beau avoir arrêté ça, depuis, heu, ça fait quoi? Ça va faire, heu, 6 mois, allez, peut-être 8 mois maintenant, heu, et bah ça ça part pas. Donc heu, voilà, mine de rien, on s'abîme la santé, heu, avec le stress, quoi.
Mmh mh. Mmh mh. <chuckles> OK. Mais, oui, oui, heu, n pendant cette période, ouais. <chuckles> Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Oui. <laughs> <laughs> <laughs> Mmh mh. Ouais. <chuckles> Ouais, ouais, non, mais c'est sûr que de toute façon, le stress ça n'a absolument aucun, heu, j'allais dire, heu, «aucun avantage» sur le le le physique dans un certain sens, au contraire ça le ça peut le dégrader, heu, et de façon, heu, plutôt rapide malheureusement. Et hem, du coup, tu as arrêté pour, heu, partir, heu, vivre à la campagne, est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu vis à la campagne aujourd'hui?
Donc, rien de sain. Ouais. Ouais. C'est ça, ouais. Exactement, ouais, ouais. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, alors, heu heu, alors heu, déjà, il y a eu, heu, une période de break, un un congé sabbatique, on va dire, heu, parce que, heu, tu t'en rends compte quand tu es dans des dans ce genre de contexte, c'est que tu te dis: «En fait, tu auras jamais l'occasion de prendre heu, plusieurs mois de vacances». Heu, c'est pas quelque chose, heu, qui arrive, heu, je veux dire en général, heu heu, en France, par exemple, tu fais un CDI et puis derrière, tu enchaînes avec un autre CDI, tu as tu as pas trop de pause entre les 2 heu, au mieux, tu prends 1 semaine ou 2 heu, mais voilà, c'est pas une opportunité que tu as souvent, heu, du coup, avec ma copine, on a décidé de se prendre 4 mois de sabbatique, heu, 4 mois, heu, 4 mois de vacances, heu. On a fait 2 mois, heu, de road trip heu, dans l'E l'Europe du Sud et après 2 mois de retour en France où heu, c'était des, on va dire, des grandes vacances comme, heu, quand tu es au à l'école, heu, où on a passé 2 mois juste profiter, heu, de la famille, de des amis, de juste voilà, naviguer entre, heu, entre les gens qu'on aime, heu, en France, quoi
Ouais, j'imagine. Mmh mh. Oui. Ouais, ouais. C'est ça. Mmh mh. OK. Mmh mh. Cool! <chuckles> Ouais. Te relaxer quoi. Ouais. OK et ensuite heu, qu'est-ce que tu as fait?
et ensuite ouais. Alors, ensuite, du coup, bah, comme le projet, heu, le voulait, installation à la campagne, hem, dans les Pyrénées orientales, je sais pas si c'est une région que tu connais, c'est heu, c'est le bout des Pyrénées qui se jette dans dans la Méditerranée et heu et là, en fait, bah, tu es entre mer et montagne, heu, tu as tu as la fin des Pyrénées d'un côté, heu, le la mer Méditerranée de l'autre et heu et nous, on a emménagé dans dans un village, heu, qui est, mmh, qui est bordé de falaises et heu et ce qui fait qu'on peut pratiquer l'escalade en extérieur, heu, bah, juste en finissant le travail, en fait, heu, moi, je suis hyper flexible sur mes heures de travail donc je pourrais même y aller le matin ou en journée, heu, ma copine, elle l'est moins, heu et du coup, heu, bah, elle fait, heu, quand elle elle finit le travail, heu, on part à la falaise, on on marche 5 minutes et puis heu et puis on est au pied de la falaise et on peut grimper comme ça, heu, tranquille, quoi.
Trop chouette. Mmh mh, un petit peu de mal. OK! Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. OK, trop cool. Mmh mh. Oh là là! Mais quel changement! <laughs>
<chuckles> Ouais. C'est clair. Non, mais c'est vraiment du du tout au tout, hein. ll y a il y a pas eu de il y a pas eu d'entre-deux, c'est c'était rouge, heu, c'est c'était pardon, c'était blanc ou noir, il y a pas de pas d'entre-deux. Ouais.
Il y a pas eu d'entre-deux. <chuckles> <laughs> Et heu et du coup, maintenant, tu fais quoi? Est-ce que tu bosses quand même dans un milieu qui se rapproche, d'une certaine façon, du milieu de la finance, ou tu as complètement coupé court avec ça?
Alors, heu, ch do c'est plus du tout la même chose que ce que je faisais avant, heu, maintenant je suis consultant en ligne et heu et je j'aide à former des intelligences artificielles et heu, mon bagage en finance m'aide, heu, m'aide justement là-dedans. Parce que je vais faire, heu, du travail de «relecture» entre guillemets, heu, sur de la finance, sur des sujets financiers et heu, donc j'en fais un peu. Je fais, heu, je fais ça, je fais, heu, je fais d'autres, heu, je fais d'autres choses que je fais comme ça autour de de l'IA et heu, mais après, l'après-midi je travaille sur un projet d'entrepreneuriat. Donc ça, c'est le matin, c'est histoire de de ramener des sous et après l'après-midi, je je développe un projet, heu heu, de d'entrepreneuriat, heu, qui est, heu, qui est en cours de construction et et qui est pas lié à la finance, du coup.
<chuckles> Mmh mh. OK. OK. Mouais. D'accord. OK. Mouais. Ouais. Mmh mh. OK, d'accord. OK, ouais. OK et heu et ta copine, elle, heu puisque attends, j'ai plein de questions moi maintenant. Du coup, heu, tu m'as dit que tu avais quelqu'un dans ta vie, heu, est-ce qu'elle était avec toi, du coup, à Londres? Est-ce qu'elle était dans le même domaine?
<laughs> Mmh. Oui, ouais, ouais, on était, heu oh, alors on était, heu, on était ensemble à Londres. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble donc, heu, là ouais, ça fait, heu, ça fait un bail. Heu, elle était dans la finance, mais elle, elle était pas dans la finance de marché, heu, donc moi ce que je fais, heu, le trading et cetera, c'est ce qu'on appelle la finance de marché. Elle, elle est dans la finance d'entreprise, donc c'est, heu
Ouais. OK. Ah, ouais? Mmh mh. Mmh mh. OK.
heu, on va dire c'est ça se rapproche un peu du contrôle de gestion. Enfin, c'est surtout de la fusion acquisition, si tu connais, hem et du coup, elle faisait ça et heu et elle, heu, quand elle a posé sa démission, elle a eu énormément pas de chance, parce que c'est c'est clairement mérité, heu, mais, heu, elle a eu, heu, ce qu'on pourrait appeler le choix du roi. C'est qu'ils lui ont dit: «C'est quoi tes conditions? On veut absolument te garder». <chuckles> Du coup, oui, je ouais, c'était
Mmh mh. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah! <laughs> Alors oui et non, c'est bien et pas bien, effectivement. <laughs>
Ouais, c'est ça et du coup elle, elle a dit: «Bah, heu, déjà d'1, moi je pose pourquoi je pose ma démission? Parce que je veux rentrer en France, me rapprocher de ma famille et cetera. Je veux vivre à la campagne et heu, je veux partir de finances et maintenant faire du développement durable». Du coup, ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit: «Bah, tu peux travailler depuis la France, heu, tu peux travailler depuis chez toi». A après, il faut savoir qu'elle faisait déjà beaucoup de télétravail et qu'elle elle travaille pour une très grosse entreprise qui est très axée sur le le télétravail, heu, donc c'est pas c'est pas elle elle n'est pas devenue l'exception en fait, heu, dans son équipe ils sont tous, heu, ils travaillent tous de chez eux. Heu, donc ça peut être aidé un peu aussi et ils lui ont dit en plus: «Heu, il y a une équipe développement durable qui est en train de se créer, heu, est-ce que tu veux l'intégrer?» voilà. <chuckles>
Ouais. Ouais. Mmh mh. Ah oui. Cool. Check. <chuckles> Oui. N OK. Moui, oui. OK. OK cool. <laughs> Incroyable.
Ouais, non, incroyable. Vraiment, heu, c'est c'est génial et en plus de ça ils lui ont gardé se enfin, elle a pu garder son salaire londonien alors qu'on vit à la campagne en France. <chuckles> Donc c'est c'est génial, c'est, heu, c'est
Mmh mh. <gasps> C'est jackpot sur tous les points quoi. Enfin, là, c'est, heu, c'est merveilleux. Ah, mais quel coup de chance, c'est incroyable, c'est trop cool! C'est trop, trop cool.
Ah, mais vraiment, hein. Ouais. Non, mais comme je dis c'est pas de la chance, parce qu'elle le mérite, heu, elle avait juste avant ça, elle avait été reconnue, heu, meilleur talent de sa boîte, heu, sachant que c'est une boîte qui a 200 000 employés et tu as peut-être 10 top talent heu, par an, tu vois? Donc, c'est c'est pas volé mais, heu, mais ce qu'ils lui ont dit c'est que, ouais, ils ont trop de mal à retenir des des talents féminins, donc ils lui ont dit: «Concrètement, on te donne ce que tu veux tant que tu restes quoi». <chuckles>
Oui, non, non, mais oui, elle le mérite, oui. Ah, waouh! Incroyable. Non, c'est pas volé, effectivement. Mmh mh. C'est trop cool et là du coup voilà, vous viviez votre best life, heu, entre, heu, montagne et plage et bah et ça va beaucoup mieux quoi. Vous êtes heureux, vous êtes proches de votre famille. Donc finalement, parfois, suivre, heu, son ambition, ses envies, ça peut avoir du bon. Je trouve ton parcours hyper riche, hyper intéressant. Je vous souhaite pleins <chuckles>
Ouais, c'est génial. Exactement. Ouais. Exact. Exactement, c'est c'est c'est exactement ça. Merci à toi.